Мгм.
Какая разница вот между таким небольшим городом и большим городом? Есть ли какие-то различия, как заводить дружбу?
М. Да, мне кажется, большие, э, различия, потому что, ну, вот как я уже сказала, несмотря на то, что город там, всё равно это там десятки и сотни тысяч, а, он, ну, если ты живешь в условном центре, а не в частном секторе, да, то ты, вот, в, общаешься всё время в одном и том же месте. Да. Ну там усл ну вот этот центр города, и ты прям пересекаешься постоянно на улице с <chuckles> да, со своими. Да, да, может не
Мгм. Мгм. Мгм. Да ты что, с одними и теми же людьми, получается?
Ну да, да, я прямо говорю, у меня ощущение, что я живу в каком-то прям очень маленьком городе, ну что я вот людей постоянно вижу. Вот. Пра
<chuckles> <chuckles> То есть, ты имеешь в виду, типа там в парки одни и те же вы ходите, в магазины одни и те же, да?
Ага. Да, да, потому что, ну, как бы, э, на самом деле, действительно, потому что этого меньше гораздо и больше вариантов, что ты пересечешься. А во-вторых, еще есть у русскоязычных, э, людей такая привычка, мы вот почему-то, э, гораздо больше, чем, э, европейские люди, мне кажется, гуляем. <chuckles> У нас ты есть моцион какой-то вечером пойти прогуляться, да, я вот постоянно вижу и слышу ещё русскую речь вот отовсюду.
Мгм. Мгм. Да. <laughs> Мгм. Именно среди тех, кто прогуливается. Да. Это как бы и лайфхак получается, 1 из лайфхаков. Если хочешь с, э, русскоязычными познакомиться, иди гулять. <chuckles>
Да, да-да, именно вот вечером. Вот так вот, м. Ага. Да, между прочим. Но поскольку я тут общаюсь не только, да, с русскоязычным, у меня такая интернациональная, круг общения. То ну тоже заведения какие-то, ну естественно, эт я хожу. У меня, я как, я так смеюсь, я дожила до там уже возраста, да там, э, близкому к 40, и у меня наконец-то появился вот этот свой бар, как из фильмов. Когда все приходят, все друг друга знают, <chuckles> около дома такой.
Мгм. Ну коне Мгм. На, на. Класс! <chuckles> То есть ты выбрала любимое место, да, куда ты с удовольствием всё время приходишь.
Да. Да. Вот, и, кстати, прекрасное место, чтобы находить новых друзей. Но это в небольшом городе такое работает, и потому что в большом городе, в баре большая текучка. Да, и ты там, ну, ты даже барменом сможешь, э, можешь не подружиться. Потому что, да, может д даже текучка кадров может быть. А.
Мгм. М. А. Кстати, да, да, да. Ну да, в в небольших городах, наверное, больше всё-таки люди держатся за работу, за вакансию и работают годами на одном и том же месте. А в таком городе, наверно, как Москва, там столько возможностей и люди то там, то там работают, наверное. <chuckles>
Ага. Да. Исчезаль Верно.